Oo, oo, 'tsaka ano nila sinasabi talaga nila na ano malaking kagaanan sa kanila na sinamahan ko sila. Kasi kung ako din, kung nasa sitwasyon din ako na ganon, na wala naman talagang maitutulong yung kaibigan ko yun lang din talaga yung gusto ko at yun lang din talaga yung kailangan ko yung samahan mo lang ako. Kaya yun lang yung ginagawa ko at saka siguro dagdag na lang din dun yung ano, yung ano ko sila pinagpe-pray ko yung sitwasyon nila. Kasi kumbaga ikaw na tao, wala kang magagawa pero si Lord meron siyang magagawa dun sa buhay ng kaibigan mo 'di ba? So siya na lang yung bahala, mm. Siya na lang yung bahala, aayusin nun ni Lord yung sitwasyon nila para hindi na sila mahirapan. Yun na lang, mm. Ayun.
Yung time and effort mo. Yes. Korek. Yes po. Mhm. Yan. Yun, mahalaga yon mahalaga yon. Mm. Yes, korek. Mm. Yan sobrang agreeng-agree ako diyan, mm. Mm. Mm, yes. Kumbaga sobrang agree ako dun 'no, yung pag talagang ipag-pe-pray mo. Kasi si Lord naman talaga ang may kontrol ng lahat, eh, yan. Ayan actually ako mm, base sa experience ko, ah, effective din yung pakikinig, eh, 'di ba pagbibigay ng payo. Sobrang effective din nun, minsan nga yung kanina agreeng-agree ako sa sinabi mo na, kumbaga wala kang ma-i-offer na ano pero andun ka, binibigay mo yung time mo. Napakalaking bagay nun, ah, yung oras pa lang ibigay mo, napakalaking bagay na nun. Kasi may mga tao na hindi naman gano'n very open magsabi, eh, pero gusto lang nilang meron kang kasama 'di ba. So, I find it very and then dun sa mga tao naman na willing mag open up, very effective lang din yung makikinig ka, na hindi naman din nila kailangan ng ng advice mo. May mga ganong tao na parang, "Makinig ka lang, ayoko ng advice." May mga tao naman talaga na ang sini-seek nila is advices. Ikaw ba, sa tingin mo ba mas effective ba yung pakikinig lang o pagbibigay ng payo? Yan, kapag may stress kang kaibigan.
Oo. Yes. Yes, totoo. Mm, kaya niyang ayusin. Oo. Oo, oo. Mm. Oo. Yes. Mm. Mm. Oo. Yes, totoo yan. Mm. Mm. Oo. Mm. Oo. Advice from you. Oo, oo. Mm.